بُصّي بصراحة أنا كنت متضايقة من حاجة، وكنت حابّة أتكلّم معاكِ يعني، آآ وصلت لمرحلة إن أنا بقيت باحس إن الإنتقاد بقى جزء كده ثابت وأساسي في حياتي. آآ كل شوية حد يقول كلمة أو تعليق، يعني حتى لو بسيط، بس آآ يعني بس بيضايق يعني فاهماني؟ يعني بيضايق أكتر ما أنا أتخيّل إن هيّ ك مجرّد الكلمة دي بتضايقني، مش عارفة بقى من كتر ما خلاص بقى الواحد بيتعرّض لإنتقادات، أو كُل الناس بقِت بتعلّق على حاجات كتيرة، فحاسة إن الموضوع بقى زيادة لدرجة إن هو بقى بيأثّر شوية على ثقتي في نفسي. فبصراحة يعني <clears throat> حبّيت إن أنا أتكلّم معاكِ كده، قُلت يمكن ال مجرّد حتّى الكلام ي ي يعني يريحني شوية، أو يهوّن موضوع شوية عليّا. فبقيت مش عارفة أعمل إيه.
أنا مُتفهّمة طبعًا مشاعرِك. كون إن أنتِ بتسمعي كلمات نقد من ناس حواليكِ كتير، ده أكيد حاجة مأثّرة فيكِ وتاعباكِ. طب خلّيني أسألِك، هُم مين بالضبط اللي بيقدّموا لِك النقد ده؟ وهل هُم قريبين جدًا منِك والّا لأ؟
أ بُصي بصراحة، هو أنا شايفة دلوقتي إن كل الناس بقت بتعلق حتى لو هم مش ناس قريبة، بس الموضوع بقى منتشر يعني أو آآ، ب ف في دواير كتيرة، يعني هو بيحصل عادي في الشغل، بيحصل في البيت، بيحصل من صحابي، بيحصل يعني حتى لو ناس مثلًا زمايل في الشغل وإحنا علاقتنا مش مش ك كبيرة أو علاقة قوية إن هم لسه يعلقوا لي أو يقولوا لي حاجة، ينتقدوني، وبرضه بالاقي تعليقات. فأنا مش فاهمة يعني، بقيت أوقات باحس إني إني كده دايمًا على ميكروسكوب يعني كده الناس مركزة أوي وشايفة و آآ، و ومركزة في اللي أنا باعمله عشان يقو يقرروا هم هيعلقوا يقولوا إيه. يعني فلدرجة بقت خلاص أي كلمة ممكن تضايقني وزعلني يعني، أو حتى لو حد بص لي، بابقى خلاص، حاطة في دماغي إن هو أكيد آآ، هيقول لي حاجة أو هي هيعلق على أي حاجة أنا عملتها يعني.
فاهماكِ، آه. أكيد. متفهِّمة طبعًا مشاعرِك إن أنتِ يعني حاسّة الموضوع ده مضايقِك، وإن الناس حواليكِ كلَّها بتقدّم لِك تعليقات أنتِ ما بتبقيش حابّاها. طب قولي لي هو تعليقاتهم دي بتبقى على إيه يعني، هل على شغلِك أو آآ، مظهرِك، يعني إيه الحاجة اللي أنتِ بتتضايقي من تعليقات الناس فيها؟
بُصّي، بصراحة يعني هو كان في في الشغل مثلًا، آخر موقف حصل آآ، خلّاني أحس إن أنا جبت آخري، إن هو كان عندي التقرير المفروض هاسلِّمه، كنت أنا حاسّة إن أنا عاملة كويس، يعني أنا ما كنتش شايفة إن أنا المشكلة يعني إن أنا ما كنتش شايفة إني مقصرّة، <clears throat> لاقيت مديري بيقول لي اللي هو عارفة بطريقة معيّنة أو فيها سخرية، اللي هو "أنتِ واضح إن أنتِ محتاجة تراجعي أكتر يعني، وأنتِ التفاصيل عندِك ضايعة خالص." ف يعني الكلمة حسّيتها كانت تقيلة، وأنا في ال في الوقت اللي أنا حاسّة بيه إن أنا عاملة حاجة كويسة. يعني خصوصًا كمان إن الموضوع كان قدّام كذا حد، إحنا مش one to one مثلًا، مش بيننا وبين بعض بيقول لي كده، لأ يعني بيقول لي قدّام ناس كتير، أيوه وكمان بيقولها بطريقة سخرية، ف يعني من بعدها الموضوع هزّ ثِقتي في نفسي أوي، بقيت بابقى قلقانة إن أنا أي حاجة أسلِّمها أو أي حاجة أعملها، خايفة آآ، إن هي مثلًا ممكن ينتقدني، أو يعلَّق على اللي أنا عاملاه، أو يقلِّل من اللي أنا ع من شغلي مثلًا أو يحرجني قدّام حد.
كويس. آه. فاهماكِ. آه، قدام ناس كتير. معاكِ حق، طبعًا، آه.
فبس حا
بُصّي، شعورِك طبيعي جدًا، يعني أكيد لو أنتِ اتعرضتِ لموقف زي كده قدَّام ناس كتيرة في الشغل، وإنه المدير كمان يتكلِّم معاكِ بطريقة فيها سخرية، أكيد دي حاجة تضايق. طيب، هل أنتِ أصلًا رجعتِ و وقلتِ له إن أنتِ اتضايقتِ من الموقف ده ومن الكلمة دي؟
بصراحة ما اتكلّمتش معاه، يعني لأ، ما رجعتش اتكلّمت معاه خالص. آآ، الموضوع بقى زي ما قُلت لِك بقى مأثّر على ثقتي في نفسي وبقى آآ، بقيت دايمًا باحس إن هو ممكن يبقى عنده حق، اللي هو أ أيوه. يعني اللي هو آه، أنا ممكن اللي أكون مقصّرة أو اللي ممكن اللي أكون مش عاملة كويس، فده بقى م مش مش مخلّيني هاقدر إن أنا أرجع له أو أتكلّم معاه، فبقيت مش عارفة أعمل إيه؟
س فاهماكِ طبعًا. طيب، هل أنتِ فكّرتِ مع نفسِك شوية؟ هل أنتِ شايفة إن أدائِك كان فيه مشكلة مثلًا وهو كان بيحاول يدّيكِ تعليق فعلًا عشان تحسّني من أدائِك، يعني هل أنتِ فعلًا شُفتِ بعد كده التقرير كان ناقصه آمم، إن أنتِ تهتمّي بالتفاصيل في في تقريرِك اللي قدّمتيه؟
آآ، بُصّي، هو ممكن حتّى لو هو عنده حق، هو ليه يقولها لي بالطريقة دي؟ أو مثلًا زي ما كنت باقول لِك هو قدّام ناس كتير مثلًا، أو الموضوع بيكون مُحرِج أكتر، هو مثلًا لو ده حصل قالها لي بينه بيني وبينه، يعني هابقى مُحرَجة شوية واحاول إن أنا أصلّح من نفسي واصلّح من شغلي، بس هابقى مُحرَجة بيني وبينه برضه منّه هو لوحده، لكن مش من الشركة كُلّها مثلًا يعني، يبقى أحس إن أنا شكلي وِحِش قدّامهم. المشكلة إن برضه هو الموضوع مش في الشغل بس، هو برضه مع صحابي مثلًا، أ دايمًا عارفة اللي هو أ اللي هو أنتِ بقى بتزعلي على كل حاجة أو بتضايقي من كل حاجة، فباحس يا جماعة هو يعني آآ، يعني أكون يا تقولوا عليّا حسّاسة، يا المفروض أسيبكم تنتقدوا فيَّ أو تقولوا تعليقاتكم ال ال المتكرّرة دي بشكل مُبالغ فيه، آآ، يا إمّا خلاص كده لو ما سِبتكوش تقولوا الكلام ده، أبقى أنا شخصية حسّاسة، طب ما هو الكلام ده والتعليقات دي بتأثّر، أنتم مش عارفين هي بتأثّر عليّا بأي شكل. يعني أنا باقول لِك لدرجة إن هي بتخلّيني بقيت مش واثقة في نفسي.
معاكِ حق طبعًا. ده أكيد. فاهماكِ آه. طبعًا متفهمة موقفِك إن أنتِ تبقي حاسة إنه حتى أصدقائِك بيعرضوكِ لإنتقاد طول الوقت وحاسين إن أنتِ ممكن تبقي حساسة زيادة عن اللزوم، فواضح إن الموضوع كمان مأثر جدًا في نفسيتِك. طيب قولي لي هل أنتِ حاولتِ الفترة اللي فاتت إن أنتِ تتعاملي مع الموضوع ده بأي طريقة؟
بُصّي أنا قُلت يعني إن أنا أجرب شوية إن أنا أتجاهل الكلام ده والانتقادات دي، آآ عارفة عملت نفسي إن هو أنا مش مركِزة، مش سامعة اللي بيتقال، آآ مش أقول أقول لنفسي يعني اللي هو مش مُهم، مش هافكر في اللي اتقال ده، بس بجد يعني هو من جوايا الكلمة بتفضل تتردد، أنا سامعاها، أنا أنا أخدت بالي مش ما أخدتش بالي، على مدار كمان طول الوق يعني طول اليوم حتى لمّا باروَّح و واليوم كده يعدي قدامي، لأ، هي الكلمة بافضل آآ مركِزة فيها، أنا مش قادرة أعمل ده.
كويس. فاهماكِ. صح، يعني معاكِ حق طبعًا إن أنتِ تبقي آمم، مش عارفة تتعاملي في الموقف ومش عارفة إن أنتِ تتجاهلي الكلمات اللي بتتقال لِك لأنها بتأثر فيكِ نفسيًا يعني فممكن الموضوع يبقى صعب بالنسبة لِك إن أنتِ آآ تتجاهلي كل حاجة. طيب هل أنتِ شايفة إن أنتِ الفترة اللي جاية دي لو حاولتِ إن أنتِ تحُطي حدود بسيطة أو ترُدي على الشخص اللي بيقول لِك التعليق ده بطريقة تحسسّه إن أنتِ مش قابلة الكلام ده وتخلّيه يوقف التعليقات دي، شايفة إن حاجة زي كده ممكن تساعدِك شوية تحسي إن أنتِ رديتِ عن الكلام اللي بيتقال لِك وفي نفس الوقت تقللي من تكرار الموضوع ده؟
اهم. آآ، بُصي بصراحة، هو آآ، يعني المشكلة إن أنا هاكون مش قادرة أعمل حاجة زي دي، لأن أنا ب من كتر الانتقادات ال والتعليقات اللي باسمعها بقيت يعني من جوايا تقريبًا أنا اقتنعت، الموضوع هز ثقتي بنفسي واقتنعت إن أنا مش كفاية أو قليلة أو شغلي مش كويس زي ما بيتقال لي، فبقيت مش عارفة أواجه اللي قدامي ده. مش عا بقيت مش عارفة أقول له ليه أنت قلت لي كذا؟ أنت ليه بتقلل من شغلي؟ أنت ليه بت الكلام ده مش عاجبني، لأ أنا مش مش هاعرف أقول له كده، لأن أنا بقيت مقتنعة إن هو اللي بيقوله هو صح.
فاهماكِ، طبعًا. فاهماكِ طبعًا، و واضح إنه الموضوع مأثر عليِكِ فعلًا آآ، جدًا، ومأثر على ثقتِك في نفسِك، وده أكيد حاجة أنتِ محتاجة آمم، يعني تحاولي إن أنتِ تحليها، يعني مثلًا هل أنتِ فكرتِ إن أنتِ بعد لما تسمعي كلمات زي كده أو تعليقات زي كده وتقعدي تفكري مع نفسِك بطريقة عقلانية أكتر، يعني تخرّجي نفسِك من الموقف نفس آآ، نفسه يعني كإنِك حد بيتفرج على الموقف من بعيد وتفكري هل الموضوع ده حقيقي والّا لأ؟ فيكِ والّا لأ؟ أنتِ محتاجة تغيّري حاجة أنتِ بتعمليها في الشغل أو آآ، مع صحابِك؟ والّا الموضوع ده مجرد تعليقات المفروض إن أنتِ تتجاهليها؟ حاجة زي كده ممكن تخليكِ تشوفي كل أبعاد الموقف من بره، وتقدري تحكمي عليه بعقلانية شوية وما تخليش ثقتِك نفس ثقتِك بنفسِك تتهز شوية آآ، بكلمات الناس ممكن تبقى قايلاها من غير قصد. شايفة إن حاجة زي كده ممكن تجربي تعمليها؟
بُصّي، هي ممكن فعلًا ت تفرق معايا وتفيدني لو أنا آآ تقصدي إن أنا ما حطيتش نفسي طرف يعني، أخ أخلي نفسي كإني مش طرف، وأشوف الموضوع من برّه يعني، هو أنا بس الفكرة إن أنا حاسّة أنا بقيت باجهِد نفسي في إن أنا أحاول أثبت إن أنا كويسة، وإن أنا باشتغل كويس وإن أنا آآ، صاحبة أو صديقة كويسة آآ، بس أنتِ عندك حق يعني، أنا مش عارفة ممكن أحاول إن أنا أبُصّ للموضوع من برّه كده، اللي هو إيه اللي ممكن يتعمل، أو إ إيه اللي كان مفروض يتقال، طب هو أنا فعلًا في تقصير والَّا لأ، آآ ممكن أحاول أعمل كده.
آه، بالضبط. بالضبط، لو حاولتِ فعلًا إن أنت تعملي كده ممكن تق تقنعي نفسك أصلًا ما تهتميش بالكلمات دي بعد كده، وما ب ما تبقيش محتاجة إن أنتِ تثبتِي نفسِك لحد ما دام أنتِ واثقة من نفسِك، ومن شغلِك، ومن الحاجات اللي أنتِ بتحسِي بيها مع صحابِك مثلًا، مش شرط إن أنتِ تستني تعليقات كويسة، يعني أنتِ هتبقي عارفة أنتِ عاملة إيه صح وإيه غلط، ف امم يعني حاولي تسمعي النقد وتفكّري فيه آآ كويس عشان تعرفي تاخدي منُّه إيه، وتسيبي منُّه إيه.
امم. بُصّي، عندِك حق يعني هي دي نقطة فعلًا ممكن تفرق معايا، إن هو ما اخدش النقد يعني على إن هو انتقاد، أو إن أنا عاملة حاجة مش كويسة وخلاص، أنا ممكن أبُصّ لأن هم ممكن يكونوا بينصحوني بحاجة معيّنة، وأنا مش واخدة بالي منها، أنا بس شايفة فكرة إن هم بينتقدوني آآ، يعني أنتِ لفتِّ نظري لل للنقطة دي، بس أنا فعلًا ممكن أفكّر فيها كده، وأفكّر إنه هو إ إ إيه اللي أنا ممكن أخرج منه بالكلام ده يكون آآ، يعني ش موضوع إيجابي أو حاجة إيجابية تساعدني، بدل ما هي ت ت تأثَّر على ثِقتي بنفسي وتخليني أ أتضايق يعني، فيعني بُصّي هو مجرّد أصلًا الكلام معاكِ بصراحة يعني خلّاني أحسّ أحسن بكتير وأريح بكتير، فمتشكِّرة جدًا لوقتِك، ول ولكلامِك وأكيد هاجرَّب اللي أنتِ قلتيه لي ده، وأرجع لِك أقول لِك إيه الأخبار يعني.
بالضبط. أنا مبسوطة جدًا إني قدرت أساعدِك، وموجودة في أي وقت.